Oh, Pak Dukuh? Apa tuh, Kak?
Iya, pak pak Dukuh tuh kayak apa ya, bisa dibilang kayak mungkin kalau di kota itu kan ada RT/RW ya. Ada RT/RW dan ada, apa, kayak bu bukan bukan, belum sampai kelurahan, Kak. Jadi masih di bawahnya kelurahan. Dia itu tipenya kayak <tsk> eee, di atasnya RW di atasnya RW dikit, mmm, jadi kayak kepala daerahnya gitu loh, Kak.
Oh, kelurahan. Oke. Oh. Oh, paham paham yang inilah ya, yang mewakili kayak perkampung atau perdesa gitu ya, Kak, ya.
Mhm. Betul betul sekali, nah kayak gitu tuh, Kak. Aku disuruh apa di <chuckles>
Ah, Oke. Nah, kenapa tuh Kakak disuruh sama beliau tuh?
Kenapa ya, Kak? Karena mungkin posisinya kan di situ yang KKN itu kita bersembilan ya, Kak ya. Bersembilan, dan juga, ah, udah dibagi-bagi gitu loh, Kak, sudah tugasnya tuh. Dari situ tuh aku si dokumentasi kan, aku mendokumentasin gitu. Nah tiba-tiba mungkin Pak Dukuhnya yang ngelihat kayak aku cuman foto-foto aja kan, “Ya udah sana kamu ikut masak aja.” "Lah nggak mau, Pak. Saya kan foto-foto ya". Tapi, “Udah sana masak aja, masak masak.” Ya udah, akhirnya s aku ikut masak, Kak. Mau nggak mau tuh. <chuckles>
Oke. Oh, <laughs> karena dapet arahan ya dari bapak yang tadi. Nah terus Kakak waktu ikut masak, apakah sebelumnya memang udah sering? Udah pernah, Kak? Maksudnya udah tahu cara masak atau benar-benar baru pertama kali nih, sekalian masaknya?
Iya. Betul. Mhm. Mmm, sebenarnya kalau untuk masak sih aku emang sehari-hari di rumah udah masak ya, Kak, dan aku juga sering masakin buat orang rumah ataupun pacarku juga. Jadi, ya tidak terlalu masalah sih sebenarnya ya gitulah.
Oke. Wih, sweet banget. Iya. Oke. Oh, berarti udah sering. Nah, pada waktu itu enak nggak Kak waktu gabung gabung bareng nih. Maka masak makanan tradisionalnya, sama warga sekitar.
Lumayan.